Ouais? Ouais j'ét j'étais en train de noter ça, c'est dingue les trucs qui ont été créés en Chine, heu. Heu
Bah, heu, f la poudre poudre à canon, tu sais? Les pâtes, le papier.
Ouais la poudre, le papier, les trucs comme ça, ouais, ouais le boulier.
Alors le le papier, après ça dépend si tu considère le papyrus comme du papier, en fait.
Ah oui, oui, le papyrus, ouais, j'allais dire ouais, ouais.
Mais, heu, ouais, non, le papier «moderne» entre guillemets, oui en effet ça a été créé en en Chine.
Ouais, c'était avec du chanvre le papyrus, non, je sais plus?
Heu Je oui il y avait du chanvre, mais tu avais une autre façon de le faire aussi.
Ouais.
C'est pas du roseau? Je me demande si c'est pas du roseau aussi.
Ouais, ah c'est dingue.
Mais heu, ouais, ouais non mais c'est des mais c'est vrai qu'en en Chine il y a beaucoup d'inventions qu'on s tu sais on n'y pense pas forcément, mais c'est vrai que ça vient de de Chine aussi, ouais.
Ouais, bah, tu m'étonnes c'est un c'est une des plus vieilles civilisations, heu, qui reste, heu, ouais, ouais, du coup, oui.
Bah oui, hein. Oui, bah, de toute façon et et les les trucs de base, heu, vas y, au bout d'un moment les gens ils en ont besoin, tu vois? Donc ils ont été inventés il y a très, très longtemps, et nous après on les a réinventés «en notre sauce» entre guillemets, tu vois? Chaque civilisation les a améliorés, réinventés, machin. Donc heu
Toi je Ouais. Améliorer, ouais. Ouais. Ouais, c'est comme le pain à l'ail, je me demande si c'était pas un un truc de survie d'un pays et puis après, bah, ça se ça se ça se démocratise, les trucs comme ça, ça s'améliore un peu comme la pizza quoi. Heu, ouais, ouais c'est incroy ouais c'est ça ouais, c'est d'où ça vient, c'est sûrement d'où ça a été créé parce que, heu, il faut que ça soit en quantité alors.
M bah, en fait, il faut voir d'où ça vient l'ail parce que je sais pas d'où vient l'ail en fait. Ouais, c'est ça, je je sais pas de quelle origine, heu